É espontâneo também, né?
Uma coisa bem espontânea e bem livre. Talvez o que esteja faltando é isso, porque se as terapias convencionais não te deram resposta, pode ser que você encontre na arte.
É interessante. É, uma um
Mas uma arte livre.
É, que me dê
Como a dança, a música e a pintura.
É, ótima ótima ideia. Porque realmente eu não tinha eu não experimentei, né? Quer dizer, eu já dancei, obviamente, né, mas não assim de de buscar uma aula de dança. Eu danço assim, num ah, tem um ambiente, tem uma festa, né? É, mas aí fic mas ficar esperando também uma festa acontecer pra dançar e não fun não é intencional, né? Acaba que não é uma coisa que eu tô fazendo intencionalmente. Eh, a quando acon quando acontece eu danço. E como eu acabo que não vou tanto em festas, eu acabo por não dançar. Mas você tocou em um ponto realmente que me dá muito prazer, que eu gosto bastante, que eu mexo com o meu corpo, eu me expresso. É, eu s
Olha. Sim. Ah, em uma em um ambiente, uma festa, então é sinal de que você gosta de dançar. Exatamente. Exatamente. Pois é. Olha, exatamente. E a alegria. A dança é alegria, a música mexe com um lado seu que de repente tá, tá ali adormecido. Exatamente. Tá adormecido, porque os outros estão todos aí. O da preocupação, da ansiedade, da culpa, da tá todo mundo aí. Agora, e a compensação? E cadê a alegria de viver?
Adormecido, né? É verdade, é verdade. É, do trabalho, da culpa. É, aí tambe e também É, exatamente. Acho que tá
Pode ser que isso a dança lhe dê.